Tama, tama, tama. Ako oo ako naman yung sa mm, yung sa
Oo. Oo, sa'yo naman oh kailan mo nalaman na importante 'yun?
Hmm. Ay, ano kasi nung nag-abroad ako, nung umalis ako ng Pilipinas kasi syempre ibang lugar yung pinuntahan mo 'no, so iba minsan yung hindi mo mapi-please lahat ng tao kasi iba rin naman yung tingin nila 'no. Baka dahil ibang lahi ka nga din so makakarinig ka talaga at makakarinig so sa umpisa
Oo. Ah, tama. Oh. Iba yung kultura nila 'di ba?
Mm, minsan hindi mo maiintindihan yung sinasabi masakit pa nga mas masakit nung naiintindihan mo na yung sinasabi nila eh.
Oo, <chuckles> okay yung hindi mo naiintindihan 'di ba, kasi hindi mo alam kung ano ba talaga yung ibig sabihin. Mm.
Oo. <breath> Oo, tama. Tama. So merong mga stereotyping may mga gano'n kang, alam mo yun hust tingin sa Pinoy ganito, ganyan. Pero sabi ko nga kung iintindihin ko yun eh, ako lang din ang talo. Alam ko naman kilala ko yung sarili ko eh, so hinahayaan ko na lang sila. 'Di naman ako yayaman kung makikipag-away ako at ipagtatanggol ko na <scoffs> eto 'ko wag kayong
Oo. Tama ka. Oo, yung sarili mo. Ah, iba-iba din kasi oh pa'no yan im 'di ba pa'no kung sa isang araw, sabihin natin 10 tao eh, pupuntahan natin yung sa mu eh, hindi ako ganyan, 'di ba?
<laughs> 'Di naman ako yayaman. Mm. Hmm Hm. Oo. Aksayahin ko lang yung oras ko 'di bahala kayong mag-isip ng ganyan, kayo naman ang sumasama hindi ako, 'di ba. So ganun nalang iniisip ko, ikaw ba pa'no mo na ipapasa o naibabahagi yung aral na 'yan, yung self-love na 'yan sa ibang tao?
Oo. Tama 'yan. Oo. Ako naman kan ah, sa pamamagitan ng na 'di ba sasabihin ko yung mga kaibigan ko na, uy dapat talaga alagaan mo mabuti yung sarili mo kasi 'di ba. Lalo na yung natin, oo, 'di ba. Ikaw bilang kaibigan ko, oh, alagaan mo dapat yung sarili mo kahit nanay ka, may asawa ka, kasi, ah, pa'no naman 'pag ikaw yung magkasakit, eh, pa'no yung mag-ama mo? Oh ganun, 'yan nalang yung motivation mo para 'di ba alagaan mo yung sarili mo. Ikaw pa'no mo yung naibaha aral na yun sa ibang tao?
Hmm. Hmm. Mhm. Oo, parang sakin ngayon, mhm. Oo. Hmm. Tama, hmm, hmm. Hmm, tama. Hmm. Tama. Mm. Hmm. Hmm. Ako eh, sinisimulan ko sa anak ko, sasabihin ko sa kanya kahit sino pang kaharap mo maputi, maitim, maliit, mataba, 'wag mong husgahan at ma laging maganda dapat yung lumalabas sa bibig mo. Kasi sayo 'yan nagre-reflect. 'Pag pangit yung lumalabas, pangit ka din <laughs> sabi ko sa kanyang ganon.
Oo. Ay, tama. Ay, oo. Ay, ah, maganda 'yan, oo. Natutunan 'yan 'di ba na maaga ay marami oo, sa pag-uusap natin ngayong gabi.
Oo. Ayan. Ayan, salamat. Paalam.
Oo, mag-ingat ka palagi.